Ah la nouvelle culture et aussi, le mode de vie, je pense. Heu, ce sont des pays, hem, assez, heu, enfin, pas assez convoités à mon goût, je trouve. Heu, la Slovénie par exemple, heu, on n'entend pas spécialement parler, hein. Mais, heu
D'accord. Mmh mh. Ouais, je comprends pas forcément. C'est vrai. C'est ce qui t'attire aussi quelque part, c'est-à-dire que cette idée de: «Ah tiens, personne en parle, ça m'intéresse?»
Oui. Oui, oui, oui complètement. Ouais, partir à l'aventure aussi, heu, me faire ma propre idée du pays, et cetera, tu sais? Heu et
Il y a un peu de ça aussi? D'accord. OK. Oui, c'est important ça, d'aller, heu, au-delà des stéréotypes.
Voilà, c'est ça et toi, à part le Costa Rica, tu aurais envie, heu, de t'expatrier ou de partir à l'étranger?
Heu, oui, c'est vrai que ça me trotte de l'esprit, d'aller plutôt du côté de l'Asie. En fait, heu, quand j'avais entre, heu là, j'ai presque 40 ans. Quand j'avais entre 20 et 30 ans, j'étais plus attiré par les pays d'Amérique Latine. Il y en a beaucoup que j'ai visité parce que j'aimais bien cette ambiance stéréotypée, mais quand même qui existe, c'est-à-dire caliente, avec le sens de la fête. Le le côté chaleureux, heu, le côté aimable et heu et ça ça en fait, je me retrouvais là quand j'avais avec ma personnalité de d'un jeune homme de 25-30 ans. Tandis que l'Asie, je j'y vois plus une forme de plénitude, de de calme, de, hem c'est un peu en termes de sécurité aussi. Enfin, ça a quand même la réputation d'être un d'un continent plus sûr que le continent, heu, latino-américain.
Ouais. Et oui, je <laughs> je comprends. Oui. Après, ça dépend aussi, si si tu vas en Inde, heu, c'est un peu, hem
Oui, je parlais peut-être tard ah oui, tu as raison, ça ça dépend aussi où en Asie, parce que l'Asie, c'est très grand. Mais si je limite, par exemple, à l'Asie de l'Est, plutôt, l'Asie de l'Est qui est quand même une réputation, je pense, d'être, heu, assez sûre enfin du moins, comparé à des l'Amérique, heu, pays comme, heu, en Amérique latine. Heu, en fait, je trouve qu'à l'approche de mes 40 ans, j'ai l'impression que je suis plus en phase avec cette mentalité-là, cette culture-là, en fait. Après, je peux me tromper, mais c'est, heu, c'est le continent qui va, heu, davantage m'intéresser.
<laughs> Oui. Au Japon, tout ça? Mmh. D'accord.

Et tu es déjà parti en vacances ou pas du tout? Heu, ouais.
J'ai fait, heu, 3 semaines au au Japon, heu et j'ai une, heu, franchement, c'était probablement mes, heu, meilleures vacances. Parce qu'en fait, j'avais aucune attente. <chuckles> Heu, vu que je qu'encore une fois, je suis plus attiré par les pays d'Amérique latine, j'ai eu l'occasion d'aller en en Asie et puis, heu et au Japon notamment et j'ai été conquis par par les gens, par la discipline. Heu, par le contraste entre des mégalopoles gigantesques, mais en même temps un calme, une propreté, une sérénité et cetera et heu, oui, du coup, ça m'a donné envie de creuser davantage, heu, dans dans cette région du monde.
Ah! D'accord. D'accord. Ouais je comprends. Je comprends et est ce que tu as déjà vécu, heu, une expérience à l'étranger qui t'a marquée?
Ah, celle du Costa Rica forcément, par de par sa durée, par les les gens que j'ai rencontrés et puis je me suis aussi révélé. C'est-à-dire que, je sais pas si ça te le fait pour toi, mais lorsque je parle une langue étrangère, lorsque je je suis entouré de d'étrangers, ma personnalité change en fait. Parce que en fait la langue est différente, peut-être que je suis un peu plus direct, peut-être que ouais? On est d'accord on n'a pas forcément la même personnalité selon la langue qu'on parle et selon, heu, les gens qui nous, heu, entourent donc en fait, je me suis un peu aussi révélé. Je me suis, heu moi qui suis un peu introverti, là j'étais beaucoup plus extraverti. Est ce que toi aussi tu t'es révélé une forme de personnalité à l'étranger?
Oui. Oui, complètement. Même ma voix change, personnellement, heu, quand je parle, heu Mmh. Oui. Oui complètement, surtout au Canada. Heu, oui j'ai j'ai remarqué ça, heu, pareil, heu, je suis généralement très introvertie et là, je me suis découvert une personnalité vraiment extravertie, fêtarde et cetera. Alors je sais pas ouais, carrément et par contre, c'est une personnalité que j'arrive pas à retrouver quand je vis en France par exemple, heu, je sais pas oui!
Oui. Oui. Et elle t'a plu plus cette personnalité là? Ah ouais? Pareil ouais. Toujours pareil. Pourtant j'étais sûr et certain de pouvoir l'exporter, enfin de la réimporter en France, mais au final je pense qu'on est le produit de notre environnement, au final. C'est-à-dire que, on peut-être qu'on était extraverti parce que on est dans une dans un contexte justement où c'était, heu, propice à l'être.
Oui, bien sûr.